آه. ما يمنعش إن أنا عارف آخُد يعني جزء كده ليّا مثلًا أ خلاص أنا ما يعني بالنسبة لي دلوقتي مثلًا عندي ك ولادي ناموا خلاص ما عنديش حاجة، كنت واصلة للمرحلة دي صغيرين بقى. فعندي وقت فراغ أنا مش جاي لي نوم، أنا لسّه قاعدة. فألاقي نفسي بصراحة بقى اتطوّرت شوية بقيت أحب الجيمز على ال الموبايل وعلى الكمبيوتر. كنت باموت بقى في باموت في اللعبة دي، آه. أحب أوي لعب الكمبيوتر أوي، أوي يعني.
إمم. جميل. يعني بقيتِ تلعبيها فعلًا على ال ال تمام. يعني أنتِ شايفة إن لعب الكمبيوتر ده هيس يعني بقى مكان بقى إيه، ال ال الأفلام وكده، يعني بقيتِ تحبّيه أكتر صح؟
ف <laughs> آه، آه. بقى بيسلّيني. لأ ما الفيلم أ أنا كبرت شوية بقيت هأ أحب الأفلام القديمة، بس دي ليها رُكن كده لوحدها مش دايمًا. لو هافضّل في الوقت الفاضي أعمل إيه، أحب ألعب على الكم أحب الج الجيمز بتاعته جميلة.
إمم. تمام. طيب بتخلّي بقى مثلًا أولادِك يشاركوكِ في الجيمز اللي بتقضّي فيها الوقت ده والّا لأ، أنتِ بتحبّي دي تبقى حاجة كده ليكِ بس؟
لأ، هو أنا باعملها في الوقت اللي أنا إيه، مع حالي كده وعلى مزاجي. وبعدين هو أنا باشوفهم مثلًا والولاد بيلعبوا بالنهار آآ ابني بيشوفه بي لعبة كذا آآ عمل كذا، فأنا باحُط في دماغي وأقول لهم ورّوني عشان أنا بعد ما بيناموا أفتح أنا <chuckles> و وألعب زيّهم يعني فاهم؟ كده، كانت دي حاجة بتبسطني أوي، بجد بابقى باحس إنّي خدت حقي في الراحة شوية آه، آه.
جميل. تمام. جميل. آه. بتحسّي يعني إنِّك بتحسّي كده إن إن وقتِك فعلًا إن أنتِ يعني ترتاحي فيه وباليوم بقى بعد ما بينتهي مثلًا والتعب اللي فيه ب بترتاحي بقى في الحاجات دي، صح كده؟
آه جدًا، آه جدًا الصراحة يعني. عارف أحكي لك قصة أحكي لك قصة كنت زمان آآ عندي أخ آه. كان عندي أخ كنت باستنّاه لمّا هو يعني أنا خلّصت كُلّيتي أو حاجتي، كنت كبيرة شوية، فما م أ جيت من الكُلّية وخلّصت الحاجات اللي مطلوب منّي أعملها ومستنّياه لمّا بيرجع من شغله آآ هو عنده أتاري بتاعه، كُنت يقعد يشغّله أقعد ألعب معاه يمكن لحد الصبح.
طيب مثلًا آه يا ريت، احكي لي. تمام. جميل.